Oh, oh ya paham. Jadi kayak shift-shift-an gitulah ya. Eh rolling ya berarti ya. Jadi itu, eee, full tuh jam enam dari jam 6.00, 12 jam itu berarti full kalian tapi nanti rolling gitu, rolling tempatnya gitu berarti ya? Oh orang-orangnya, oh oke.
Iya. Orang-orangnya. Heeh, jadi kayak jadi kayak ada yang tidur duluan, ada yang tidurnya belakangan gitu jadi kayak kayak harus gantian karena dari pedomannya mereka mintanya tuh jadi kayak mereka tuh pengen lihat kepadatan s eee, nyamuk berdasarkan spesies tiap jamnya gitu jadi kayak, harus karena nanti spesies tuh beda-beda kan, k ada yang keluarnya tuh jam segini, ada yang keluarnya tuh jam berapa, kayak gitu. Kayak mereka pengen lihat gitu. Jadi, nah igi aku kebe aku kebetulan ke bagian yang, eee, tidurnya nanti ya ma malem aja gitu, kayak gitu. Jadi, eee, masih dari awal tuh masih masih bangun dulu gitu kan. Nah pas udah mulai tuh mulai keliatan tuh kayak, eee, mataharinya kan mulai mulai terbenam tuh.
Oh, paham. Oke. Heeh. Ya.
Gitu nah, itu kan nggak ada lampu di di sekitar situ, paling sumber cahaya tuh
Sama sekali ya berarti? Nggak ada pencahayaan sama sekali? Yang apa, yang yang yang kalian bawa? Apakah bawa senter atau bawa apa gitu untuk penerangan?
Nggak ada. Nggak ada Oh, maksudnya sumber pencahayaan sekitar nggak ada. Tapi kalaupun ada itu dari tempat kita sendiri gitu, dari tenda kita lah gitu, heeh, gitu. Maksudnya gitu, kayak ada lampu yang dari itu kan, kayak ada lampu dari ba apa, baterai gitu kan itu ada tuh, nah. Eee ap nah kita bawa penerangan sendiri, nah ke sekitar jam 6.00 apa, jam 5.30 apa jam 6.00 ketika langit mulai gelap itu, aku tuh mulai kayak kayak lihat tuh kayak pemandangan itu kan mulai ini ya kayak, mulai ada muncul-muncul bintang-bintang kecil-kecil kan. Cuma kan pada saat itu, aku kayak udah ngerasa kayak, ini kok kayak aneh. Aneh tuh maksudnya tuh kayak, kok kayak banyak kayak banyak banget, maksudnya kayak itu masih padahal masi jam jam setengah enam apa, maksudnya tuh kayak masi
Ah. Apa tuh yang kalian bawa? Oh dari tenda? Oke oke. Iya. Iya. Kenapa tuh? <chuckles> Oh. Jam 5.30 udah banyak banget ya?